Ой, смотри, вот такая у меня проблема. Я переехала в новую страну студенткой, и всё-таки, знаешь, мне очень тяжело. Вот уже месяц я как нахожусь в новой стране, я вроде и язык до этого и изу изучала долгое время, и говорю вроде хорошо, знаешь, и вот попала в страну, где всё-таки никто не говорит на моем родном языке. И, конечно, я вот даже в университет поступила. Я чуть-чуть, конечно, позже приехала, потому что семестр уже начался, и, видимо, это тоже на это повлияло, но ка на как я ся чувствую, потому что все уже заняты чем-то, знаешь, никому не до меня. И у меня, легко говоря, такой, знаешь, культурный шок. И вот недавно, помню, мы заказали пиццу, м, сказали, вот, э, новичкам, э, из, как бы, в из других стран: "Давайте мы закажем пиццу, ну, покажем культуру, знаешь, вот эт американскую". Вот я переехала в Америку, и все меня спрашивают: "Какую тебе пиццу заказать?" И они мне так быстро что-то там там рассказали, я ничё не поняла, не знаю даже, что заказала. И мне так стало обидно, я сижу, знаешь, думаю: ой, куда я попала? И как мне вообще привыкнуть, о, и вот адаптироваться в этой новой среде? И вот решила в спросить тебя.
Да, да. Ага. И что ты? Да, ну, я понимаю, что адаптироваться всегда сложно, и все с этим сталкиваются. На самом деле, это, э, ну, ты не одна <chuckles> в этой проблеме, потому что все, кто переезжают, э, сталкивались в Америке Да-да, да, это всегда. Эта фаза, знаешь, а адаптация- ее проходят все. Это очень может быть напряженное, вот, постоянно, знаешь, сомневаться в том, что ты тут делаешь, и что ты тут забыла. <giggles> Вот, э, так что Да.
М, да. Сталкиваются, да? Мгм. Да, да, вот, как будто бы, ты знаешь, я вот столько времени, столько лет старалась сюда переехать, столько готовилась, и вот уже месяц наха нахожусь здесь, и как такое ощущение, что совсем не в своей тарелке.
Да, да. Но то, что ты в вообще замечаешь, что какие-то проблемы, чувствуешь по этому поводу- это уже хорошо, э, потому что проговаривать важно. Вот. Э, я попробую как-то, э, дать тебе парочку советов, как с этим, э, справляться, вот. Но для начала хочу ут парочку уточняющих вопросов тебе задать, э, чтоб немножко разобраться <clears throat> подробнее, вот, в твоей теме. А, сколько времени ты уже живешь там, или собираешься жить?
Мгм. Хорошо. Ты знаешь, я уже, вот, нахожусь здесь месяц, и, э, с ну, я, конечно, хочу остаться в этой стране, знаешь, но, э, о, студенческая виза у меня пока вот на 4 года, а если получится, конечно, я хочу остаться в этой стране, но, конечно, без адаптации как уже уже думать дальше, знаешь, тоже не понимаю.
Да-да. Да, я понимаю. Ну а что именно вызывает у тебя больше тревоги? То есть это реакции или, может быть, ожидания окружающих, или чьи-то слова? Может, кто-то тебе что-то н говорит, э, что ты, ну, не хотела бы слышать? Вот.
М. Нет, ты знаешь, люди люди, как люди, они как-то, знаешь, своей жизнью все, э. Вот мне, может быть, как человеку, который, э, думает, что вот я сама думаю, что я интроверт, знаешь, я и так не совсем, э, хорошо лажу с людьми, я более закрытый человек. И в своей стране, знаешь, этого всё-таки не замечалось, потому что, скорее всего, язык, культура одна и та же. То есть как-то даже если я пресмыкалась, это <chuckles> пресмыкалась, считай, при своих, а здесь всё-таки люди, я смотрю, они открытые. Знаешь, они любят общаться, они подходят, что-то спрашивают и быстро-быстро там обговаривают, а я ничего не понимаю. Такое ощущение, что всё всё это время я учила язык, э, и всё зря. Я их, мне кажется, знаешь, не понимаю.
Мгм. Ага. Да. Ну, а в каких ситуациях вот это, э, м, непонимание, может быть, или неуверенность, проявляется больше всего?
М, ты знаешь, вот я сижу на паре, например, да, и, э, мне профессор у, я уже выбрала свои классы, иду на классы, и мне профессор что-то- не мне, а всему классу- вот он всё объясняет так-то, знаешь, э, всё красиво так-то, монотонно вот так, а я сижу его, такое ощущение, вообще ничего не понимаю! Как будто бы, знаешь, я с другой вселенной как-то попала в этот класс и, вот, думаю: привыкну ли я к этому или нет.
Да. Н-да. Мгм. Но а ты чувствуешь, э, одиночество из-за того, что ты ничего не понимаешь? Или тебе просто надоедает, что ты ничего не понимаешь? То есть у тебя появляется какая-то усталость от того, что ты не понимаешь?
М, ты знаешь, я, всё-таки, э, скорее всего, больше чувствую одиночество. И так я была интровертом, а теперь, э, вообще, как будто бы я вот одна, вот в вакууме сижу, знаешь.
<chuckles> Да, да, понимаю. Это, на самом деле, очень трудно, а, любому человеку, мне кажется, при переезде. Несмотря на то, что ты учишь язык, э, и вроде бы, знаешь, много знаешь- <chuckles> думаешь, что много знаешь. Хорошо, вот, но всё равно адаптироваться бывает очень трудно. И хотела ещё узнать, э, что для тебя сейчас, вот, самая большая поддержка, а, если она есть? Если она небольшая даже?
Да. Ты знаешь, э, б скорее всего, я бы сказала, вот тот момент, когда вот, э и я и в своей стране проходила через какие-то трудности и, э, через какое-то время, с какими-то уль после каких-то усилий мне становилось легче. Вот мне вот эта мысль, то, что всё-таки, может быть, когда-то станет легче и понятней, и даёт мне, знаешь, вот, э, как бы даже смысл продолжать это всё дальше, и, э, о двигаться, и не не сдаваться так просто, потому что были у нас вот, э, пару студентов, которые тоже, э, из других стран они, и пару студентов так вообще уехали. Знаешь, они все сказали: "Нет, я больше так не могу и я уезжаю". И вот, вот этого я, конечно, и побаиваюсь- то, что я могу до этого дойти, но одновременно я думаю: может быть, всё-таки быть чуть-чуть усидчивей и попытаться ещё раз как-то, знаешь, как я раньше делала?
Да, понимаю. Мгм. Да-да. Ну, вообще важно терпение. Если ты хочешь оставаться в это в этой стране, то, конечно, а, нужно развивать своё вот терпение, и со временем всё придет. Вот. А ещё ты сказала, что ты интроверт. А мешает ли тебе вот такой интровертизм твой, а, общаться с другими людьми, то есть и интегрироваться немножко?
Мгм. Мгм. Мешает, мешает однозначно, потому что я боюсь начать разговор, например. Знаешь, и особенно, э, одн одна беда уже была то, что я в н с с своём языке, знаешь, как-то чуть побаивалась, а здесь уже не родной язык, так вообще у меня такой ступор, знаешь, такой: ой, а стоит ли мне вообще что-то сказать? А если они меня неправильно поймут? Знаешь, так.
Мгм. Да-да. Да-да, понимаю. Ну, спасибо, что разъяснила. Я попробую сейчас что-то придумать, а, чт как-то тебе помочь, а, интегрироваться вот и адаптироваться, да, да. Вот, и первое вообще, что приходит на ум, это вот, э, не подс ну не сразу, как бы, пре придёт эта интеграция. Лучше, знаешь, понаблюдать за людьми, Не сразу подстраиваться под них, а, вот смотреть, как они реагируют друг на друга, и иногда в вливаться вот потихоньку. То есть проявить вот такое терпение и иногда вот маленькие шажочки какие-то делать, которые вот, э, в будущем тебе, м, помогут развить эту уверенность в себе. Вот. И, конечно же, однажды ты сможешь уже б на уверенности общаться, э, вот с людьми, с которыми ты вот в классе, например, или живёшь рядом. Вот.
Мгм. Супасибо тебе. Мгм. Мгм. Хорошо, хорошо, я попытаюсь. А что можно ещё сделать?
Ну, а, м, можно, знаешь, а, как-то, не то чтобы, м, гибкость проявлять, но как-то, м, поли ну, помнить, что нормы, э, и люди- вот они обычно, знаешь, а, думают о себе. То есть о тебе <grunts> редко кто-то думает, как бы это ни звучало. Вот. Э, то есть не страшно ошибиться, не страс шно, э, н не влиться, не подстроиться. Это ничего страшного не будет. Людям в основном, э, сейчас, а ну, они как-то зациклены на себе больше. Вот. Так что, а, мне кажется, если ты будешь как-то, ну, проявлять себя, м, постепенно и медле вот, а, то ты вольёшься в любую компанию, вот. А, конечно, можно и подстраиваться сначала, но всё-таки лучше сохранять индивидуальность свою вот и быть собой, и, э, всегда найдётся вот твой человек.
Мгм. А, понятно. Мгм. А, хорошо, хорошо. То есть не сдаваться сразу. Я, знаешь, не подумала об этом так вот. Теперь вот на самом деле я задумываюсь. На самом деле-то, э, может быть, это у меня в голове кто-то что-то про меня что-то скажет, у всех же свои дела всё равно, как-то я же других не сужу, скорее всего, и они тоже не будут меня судить за, может быть, какие-то ещё ошибки, да, в речи. Вот этого я, конечно, побаиваюсь. Да, и на самом деле не подстраиваться, а, конечно, наблюдать, как ты мне посоветовала, п посмотреть, как они себя ведут, и, может быть, чё-нибудь, знаешь, ну по похожее что-то сказать или сделать и не торопиться, да, чтобы, э, лишних ошибок не делать. Да, мне очень понравились твои советы. Спасибо, конечно, пожалуйс чт что ты меня выслушала и, а, посоветовала такие дельные, дельные советы. Попробую, попробую и дам тебе знать, как у меня всё получается.
Да, да. Да, м. Да. Да, конечно. Огромное спасибо, что поделилась тоже в 1 очередь. А, было очень приятно тебя послушать. А, надеюсь, у тебя всё получится, я верю в тебя. <chuckles>
Спасибо тебе огромное.
Пока-пока.